Olha, ontem inclusive, eu comprei um hidratante pra pele extremamente seca. Porque, a minha pele é muito seca, ela é meio mista, mas, quando, vem assim esse esse t esse tempo, né, mais frio, ela fica extremamente seca. Então, eu tenho que hidratar muito bem, tem que assim. Saiu do banho, e toma outro banho de creme. Eh, a boca também quando resseca, eu sempre tô com aquele "batonzinho" pra de pra, ficar sempre, protegida, né. Que é o. Como chama? É o é aquele Nívea, Lip Gloss, enfim
Aham. Uhum. Uhum. Sim, muita gente fala que, é a "pomada da boca", né. Ou, como no Brasil muita gente fala a "pomada de cacau", manteiga de cacau. É esse que você usa?
Isso. <chuckles> Isso! Manteiga de cacau. Que é o que eu tinha esquecido, É isso, manteiga de cacau. Eu uso muito na boca sempre pra Porque realmente, quando vem o frio às vezes, eh, racha a boca, dói. Então, são são sintomas, assim, que a gente tem que evitar. Eh. E e na primavera, também acontece uma coisa, aqui bem chata. Na primavera tem muita liberação de pólen, né.
Ah, que legal. Uhum. Sim. Hã, muita gente fala sobre isso. E ele te afeta, ali, você tem alergia a esse pólen? Ou ele não te afeta?
Uhum. Olha Então, tem vezes que eu tenho, tem vezes que eu não tenho. Eu tô assim no meio termo. Então, não é agressivo pra mim mas eu tenho, hum, conhecidos que é muito agressivo, que às vezes saem de máscara na rua quando tá a primavera. Uhum.
Aham. Nossa! Sério. E muita gente pensa até que é o COVID, né. <laughs> De sair
É, é viu uma máscara, né, já tá achando que é o COVID. Mas, não é é alergia mesmo. É é o tempo. Porque o tempo aqui realmente ele é muito, eh de é demarcado, né. Quando tá calor tá calor, quando tá frio tá frio. Agora a gente começou no período de chuvas.
É. Aham. Aham.

Nossa, e com a chuva assim, né, eh, vindo momentos, épocas chuvosas, sempre também tem que ter cuidado ali com com a questão dos ácaros, com a questão do mofo, porque acaba que a casa também pega muita umidade. Como que você, eh, cuida da casa ali pra reduzir esses, às vezes, ácaros, mofo, nessas estações chuvosas?
Hum. Uhum. É isso. Uhum. Uhum. Olha, mesmo com o frio, eu tento deixar a casa sempre aberta, então durante algumas horas, né. Eh, hoje de manhã, quando eu acordei, não se não estiver chovendo, se estiver chovendo não tem jeito porque senão entra água dentro, não é legal. Hoje eu abri as janelas, deixei aberta até tarde, ainda não fechei, né, só fechei lá atrás, mas a na frente ainda tá aberta. Então, eu acho que isso é importante, é é deixar o vento passar, é deixar, eh, a casa bem, bem fresca, bem arejada, <chuckles> bem a arejada. <chuckles> Aham, sim.
Hum. <chuckles> Sim. Uhum. Arejada, né? Aham. <laughs> Que legal, que bacana. E a melhor dica assim, resumida, pra quem quer viver essas mudanças de forma mais tranquila?
Ah, é realmente saber que estações são bem divididas e e vestir a roupa adequada, tomar aí um melzinho, um chá, quando tá frio, e na primavera, que é é isso, não tem mais.
Aham, se cuidar né. Perfeito, perfeito. Olha, muito obrigado pela nossa conversa, foi muito divertido, tá, falar com você.
Prazer foi meu.